Wenn einfach viele, viele Leute neidisch auf das, was du dann quasi nicht erreicht hast, aber was du dann in dem Moment hättest. Lottogewinn ist ja, ah, kein hast ja nix gemacht für, aber hast ja trotzdem das Geld. Ich glaube, viele viele viele würden das auch ausnutzen mit zum Beispiel Leute, mit denen du eigentlich keinen Kontakt hast, die dann irgendwie plötzlich ankommen. Ich könnte gar nicht mehr unterscheiden, wer mich eigentlich für mich also, mich als Person mag und wer mich halt für das Geld mag.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, das daher kommt auch der Spruch, den du am Anfang genannt hattest mit: „Ich würde es keinem sagen“. Aber ja, es gibt Anzeichen. Ja.
Hm. Ja. Ja. Da gab's doch so 'n Millionär. Ja, da gibt's 'n Millionär auf TikTok, der hm, äh im Lotto gewonnen hat.

Ne, aber ich glaube, das ist natürlich schon
Alles im Rahmen. Ja, definitiv. Ja, muss man halt gucken, dass man sich selbst irgendwie bändigt.
Ja.
Und auf den Boden kommt. Weil, äh, das Geld ist schnell verdient. Hat man zwar schnell so, aber es kann auch genauso schnell wieder weg sein.
Ja, voll. Mhm. Deswegen was anlegen oder so oder irgendwie
Ja, genau. Hm, ja, genau. Deshalb die Idee von mir, mit 'nem Kaffee oder irgend irgendwas, mit dem man dann halt in Zukunft auch noch Geld verdienen kann, wenn es dazu kommt, dass man dieses Lotto-Geld einfach nicht mehr hat irgendwann.

Ach, definitiv, ja, doch. Ähm, ich glaube voll daran, dass, äh, alles zurückkommt im Leben. Deshalb würde ich auf jeden Fall spenden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ei einfach äh, es gibt
Mhm, so karma-mäßig?
sehr viele sehr viele Religionen, die über sehr Vieles erzählen, aber ich finde einfach das, was alle Religionen verbindet, ist einfach 'n guter Mensch zu sein. Und da gehört für mich einfach auch das Spenden mit dazu und anderen Leuten zu helfen. Ja, so erklären. Mhm.
Ja, voll die gute Beobachtung. Finde ich gut. Ja, ich glaube, ich müsste mich dann auch mal auseinandersetzen, wo man das irgendwie dann gut anlegen kann. So Tafel oder so kennt man ja natürlich oder in die Krebsforschung oder so was, aber da wird es ja dann auch viele verschiedene Möglichkeiten geben, denke ich mal.
Mhm. Ja.
D da wüsste ich gar nicht, was meine 1. Anlaufstelle wäre.
Ähm. Ich habe mal so 'n Video gesehen, ähm, da hat jemand seine, äh, Kleider gespendet, beim Deutschen Roten Kreuz war das, glaube ich, äh, und hat 'n Airtag in den Schuh reingepackt, den er f dann quasi gespendet hat. Ist dann irgendwo in Albanien gelandet bei 'nem, äh, Secondhandladen.
Hm. Mhm. Oh Gott. Hm. Ja, das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache.
Und, äh, das ist gar nicht Sinn der in der Sache, vor allem von 'nem ro Deutschen Kreuz hätte ich das schon nicht erwartet, dass man dann quasi die Kleider einfach weiterverkauft oder weiß halt nicht
Ja, absolut.
Deshalb is ist schwer, jemanden zu finden oder 'ne Organisation zu finden, der man halt zu 100 % vertrauen kann. Deshalb
Also, es
weiß gar nicht, wenn ich irgendwie so Familie hätte, die arm wäre, äh, kein Geld hätte, wäre das ja so 'ne se so 'ne save Sache.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Genau, aber ansonsten
Ja, ich glaube, vom Deutschen Roten Kreuz gibt's ja auch in Deutschland selber so Verkaufsstellen, wo dann alles 'n bisschen günstiger verkauft wird.
Ah, okay, wusste ich gar nicht.
Mi mhm, ich glaube irgendwie Caro Haus oder so. Irgendwie so was ist das nennt sich das.
Mhm.

Ich verstehe den Point, weil bei mir ist es auch so. Ähm, nach meinem Studium habe ich nach 'nem Job gesucht und da hatte ich echt viel Freizeit und irgendwann wurde es einfach langweilig, weil ich keine Routine hatte und, ähm, 24/7 zu Hause, ab und zu mal raus, mit Freunden was unternehmen, hat auch nicht gereicht. Deshalb bin ich schon froh, dass es jetzt, auch wenn ich bis 18 arbeite, dass es so ist, wie's ist. Aber ja, das ist 'n guter Point, Minijob. Was ich machen würde, ist einfach so 'n Café zu öffnen.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, auch schön. Aber ich finde, Gastro hat wieder sehr viel Verpflichtungen.